Hello, a lô, chào bạn.
A lô. À. À, rất vui được trò chuyện với bạn ngày hôm nay nha.
Ừm hưm, mình cũng như bạn. Hông biết hôm nay của bạn như thế nào ha?
Ừm. Ừm, ngày hôm nay của mình cũng, ơ, khá là vui vẻ, khá là
Ừm hứm, hôm nay cuối tuần mà cho nên mình cũng khá là vui vẻ và thoải mái. Ừm hứm, ừ, trong thời gian, ơ, rảnh á kìa, hông biết bạn có thường xuyên lướt mạng xã hội hay không?
À Ừm, có chứ, theo mình thấy thì hiện tại á là mạng xã hội khá là phổ biến hầu như mình thấy nh nhỏ xíu cũng cũng đều lướt mạng xã hội hết à.
Ừm hứm. À, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm, ừm, đúng rồi, chính xác. Nhưng mà bạn có để ý là bây giờ những cái trên mạng xã hội kìa, các kiểu, bây giờ, ờ, thông tin nó nó lan truyền rất là nhanh bà b be và trong sau đó những cái thông tin, gọi là, thông tin sai lệch á kìa, nó cũng được lan truyền, gọi là, ừm, khắp nơi luôn. Ờ, thì bạn có nghĩ là cái việc mà lan truyền thông tin sai lệch như vậy á thì nó ảnh hưởng xấu hay không?
Đúng,